Ti faccio una domanda.
Mh-mh.
Uhm, metti caso una nipote, una cugina più piccola, una figlia che vorrebbe, ecco, riprendere il suo sport, però si sente bloccata, giu e eventualmente giudicato, dice: "Non ce la faccio", ehm, magari per manie di perfezionismo, che gli vengono inculcate o cose di questo tipo. Che consiglio gli daresti sinceramente?
Mh-mh. Sì. Mh-mh-mh. Allora, io le direi una cosa: mhmm, se le è tornato in mente, uhm, diciamo questa questa voglia, uhm, di tornare magari in pista, di tornare a mettersi in gioco, è lì che deve iniziare un attimino a riflettere. "Perché m'è tornato in mente il volermi, uhm, vu il voler continuare a ballare?" Ad esempio. Perché? Perché ne hai bisogno, magari perché il tuo corpo te lo chiede, magari perché ti piace. Quindi, per quanto riguarda quelle che sono le opinioni, magari non ti senti all'altezza, queste sono tutti semplicemente elementi aggiuntivi, che si vanno a instaurare in quello che è il tuo cervello, ma in realtà, mhmm, tutte queste cose che le persone magari si creano o gli altri dicono, sono solo delle supposizioni, supposizioni che non si basano su nulla di concreto, ma in realtà si basano su delle uhm, pensieri negativi che non hanno basi solide. L'unica base solida che si ha, è proprio l'amore che si prova nei confronti dello sport, dell'attività, il piacere che si ha nel fare, uhm, qualcosa, nel rimettersi in gioco e nel creare, magari, un un ricordo, perché, uhm, capisco il fattore perfezionismo, uhm, e capisco, uhm, che una persona voglia mettersi magari in gioco ma ha paura. Non si deve avere paura, perché gli uniche persone possono giudicarsi siamo noi stessi; però magari
Mh-mh. Erto. Okay. Insomma, non bisogna aver paura di provare emozioni, perché alla fine la danza è un'emozione ed è e e ho visto addirittura dei video di persone anziane, che basta s basta che sentono ancora musica classica, riescono ancora a fare qualche piccolo passo di danza ritmico, davvero con bravura. Certo, mhmm, con l'età un pochettino eh, però ancora ci riesco
Esatto. Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Sì, sì, bellissimo. Ma sì, tutto quello che si ha da dire, si dice; quindi
Va bene. Io ti ringrazio per questa piacevole chiacchierata. È stata veramente molto interessante.
Ma gra guarda, grazie a te per avermi fatto rivivere dei bei ricordi, quindi grazie mille.
È stato un piacere.